Allora, partiamo dal pratico. Secondo te quanto dovrebbe durare un pisoin un pisolino? Diciamo quanto sarebbe la durata di un pisolino ideale e a che ora conviene farlo?
<smacks lips> Allora, ehm, il pisolino dei miei <chuckles> sogni è quello, uhm, dopo dopo pranzo. Ehm, diciamo che, mhmm, all'ora, a mhmm, a l'ora e mezza, pure 2 ore, ehm, insomma se si ha tempo sarebbe
Sì. Ma questo porta ti porta un beneficio diretto, diciamo ci sono dei benefici quando prendi questo pisolino di 1 ora e mezza, 2?
Eh, guarda qua c'è il colpo di scena: io, ehm, su questo argomento dei, ehm, pisolini, ehm, in realtà sono cioè, io sono strageloso di chi riesce a fare i pisolini. Perché un mio uno dei miei più grandi crucci della mia vita, ehm, pur avendo estremamente bisogno del del pisolino perché, uhm, specialmente nel weekend lavoro di notte con la musica, faccio tardissimo e poi mi sveglio presto, perché ho la bambina, non riesco a fare i pisolini, non sono capace, non non riesco. Io l'u l'unica cosa che, ehm, mi mi fa addormentare in orari non classici notturni, è quando mi rilasso davanti ai, mhmm, ai film o al o alle partite di calcio. Che magari non voglio neanche dormire, cioè v c'è la mia squadra che gioca, voglio stare attento, voglio tifare, ma appena mi rilasso un attimo, eh, boom, crollo! Però, se mi metto a letto dico: "Adesso faccio il pisolino". Non non son capace, non mi riesco ad addormentare.
Addirittura? Certo. Ah, ecco. Ah, okay. Certo, capisco. Mi hai detto che fai questo lavoro dove st devi lavorare la notte, perché lavori con la musica, quindi immagino che avere questi ritmi invertiti, ti porti ad avere un po' di insonnia?
Invertiti, nel vero senso della parola, perché è il mio lavoro secondario, però è un lavoro che faccio praticamente tutti i weekend. E il mio lavoro primario, invece, è fare, ehm, l'educatore a scuola. Il che vuol dire svegliarsi presto la mattina, ehm, accompagnare mia figlia a scuola e poi andare nella mia scuola a lavorare, però fondamentalmente, io mi sveglio molto presto dal lunedì al venerdì. Ecco, in particolare il venerdì io mi sveglio molto presto, lavoro a scuola, poi magari la sera, all'ora che di solito in settimana andrei a dormire, eh, devo prendere e uscire e andare a suonare all'evento, discoteca, compleanno, quello che è, e
Ah, ecco. Mh-mh. Capisco.
il e quindi faccio una fatica bestiale, anche perché comunque inizio a, ehm, avere, ehm, più di 40 anni, quindi è 20 anni che faccio sto lavoro del DJ! Quindi, i immagina fisicamente esatto, ehm, è faticoso. Ma soprattutto il fatto che poi la mattina, ehm, rispetto a quando avevo 20 anni che se facevo tardi di notte riuscivo a dormire fino a mezzogiorno l'01:00. Per qualche strano motivo biologico credo, ho la sveglia durante la settimana che comunque suona sempre alle 7, 7 e mezza. Eh, anche il sabato e la domenica che posso dormire non riesco a dormire più delle 8 e mezza, 9. Però magari ho fatto le 4-5 del mattino e quindi, mhmm, mi sveglio che sono uno zombie. Poi sto dietro comunque a mia figlia, a mia moglie, alla famiglia, così, e nel pomeriggio dopo pranzo che tutti son tranquilli e potrei fare il pisolino non riesco, rimango lì col mal di testa tutto stanco, eh, ma non riesco a fare il pisolino.
<chuckles> Beh, anche l l'età comunque, il lavoro Ora non riesci più? Ecco. Okay. E la domanda che sussegue è proprio questa. Uhm, secondo te, in che modo puoi inserirlo durante la giorna cioè, cercare di fare un pisolino, nel momento in cui riesci? Ma soprattutto, mi hai parlato comunque, di una stanchezza pregressa durante la settimana, quindi ti vorrei chiedere, che rischio e controindicazione danno questa cosa qui? Nel senso, come ti senti durante il weekend? Perché comunque hai detto che lavori dal lunedì al venerdì, quindi sicuramente, almeno immagino, che diciamo le controindi le controindicazioni di avere questi ritmi, ti arrivino durante il weekend.
Sì. Sì, perché appunto, comunque dal lunedì al venerdì lavoro a scuola, però alle 2 del pomeriggio ho finito. Tutto sommato, ho un lavoro che mi piace, non è troppo stressante quindi sì, sono un po' stanco, però diciamo che ce la faccio. Ehm, il problema è proprio questo ribaltamento, no, di orari, scombussolamento che avviene nel weekend lavorando poi con con la musica di notte, uhm, mi rende proprio stanco, tanto stanco, ehm, è una cosa necessaria perché comunque a scuola come educatore, insomma, non si guadagnano, uhm, milioni di €, quindi devo poi compensare sempre con qualche lavoretto da remoto, piuttosto che appunto anche de ehm, continuare questa, ehm, <chuckles> lunga carriera da DJ nata più di 20 anni fa. Ehm, e niente sì, mi piacerebbe riuscire a fare i pisolini, uhm, diciamo che no no non riuscendo poi, devo per forza ricorrere a, ehm, al caffè. Bevo tanto caffè quando son stanchissimo che non riesco a dormire, uhm, a quel punto per darmi un po' di energia, bevo il caffè e poi
Certo, lo fai con voglia Beh, non si guadagna chissà che. Okay, quindi la controindicazione potrebbe essere proprio la necessità di assumere degli al degli alimenti che vanno a stimolare il centro nervoso per mantenere la concentrazione.
Beh, sì, sì, sì. Esatto, per essere abbastanza attivo a livello mentale, cerebrale dopo, ehm, una notte comunque magari con la musica forte, pa passare ore comunque in cuffia, a selezionare musica, fare molto tardi, quindi un mix di, uhm, rumore alto, uhm, stanchezza, ehm, insomma è un è un mix abbastanza micidiale. Io poi tendo sempre a fare abbastanza il bravo, nel senso che non bevo, magari in 4-5 ore mi concedo una birretta o un cocktail, però cerco sempre di, uhm, non bere, perché se poi ci metto di mezzo anche quello diventa davvero ingestibile. Ehm, e niente però appunto, mi piacerebbe proprio apprendere delle delle tecniche per riuscire a, uhm, a a a farlo questo maledetto pisolino. Ehm, tante volte poi, alla fine ho trovato questo escamotage: che mi metto un film magari su Netflix, mi metto sul divano, ehm, come ti ho detto
Okay. Cerchi di bilanciare questi quindi. Certo, hai i tuoi trucchi, diciamo per recuperare.
E sì, perché co perché per qualche motivo, davanti al film, davanti alla partita, mi rilasso, mi riesco ad addormentare. Però se vado a letto dicendo: "Adesso dormo 2 ore". Non riesco.
Okay. E per una persona che diciamo potrebbe fare la tua vita, no, diciamo quindi un lavoro su turni, perché comunque fai l'educatore la mattina, poi lavori con la musica, insomma si può definire che comunque tu faccio un lavoro abbastanza, ehm, dei lavori abbastanza tosti, da un punto di vista di orari. Quindi, che tipo di consigli potresti dare a una persona che magari ha il tuo ha la tua stessa situazione? Come potrebbe, ehm, magari un, mhmm, una tecnica diretta, come potrebbe essere il film, ecco? Se magari hai qualche altra tecnica che utilizzi per cercare di, mhmm, avere questi momenti dove tu puoi riposare effettivamente o comunque qualche trucco per provocare il sonno, ecco?
Mah, ehm, guarda, ehm, non è una domanda facile, nel senso che non avendo ancora trovato bene io la la chiave, ehm, faccio fatica a rispondere. Però, appunto, per quanto mi riguarda avendo questo, mhmm, questa f difficoltà, io ho trovato appunto questo piccolo, ehm, trucchetto, no, del mettermi su un un film, piuttosto che la partita e lì so che crollo. Però appunto per chi, ehm, fa la mia la mia vita, ehm, insomma, sì, è dura! È dura più che altro, uhm, in base all'età, cioè se se dovessi parlare con un mio coetaneo che fa la mia stessa vita, gli farei davvero gli auguri, perché è difficile conciliare quella eh, sì, sì, sì, no, assolutamente! Perché comunque, ehm, poi sono assolutamente appagato dal punto di vista, ehm, del della qualità, comunque dei lavori perché mi piacciono tutti. Purtroppo, ehm, quello quello della scuola non è non è ben retribuito e quindi, mi costringe tante volte, no, magari anche con la musica proprio, prendo tutti gli eventi, non me ne faccio scappare 1. Se guadagnassi un pochino di più con la scuola, invece magari scremerei un pochino i gli eventi durante il weekend, farei solo quelli che mi interessano, in cui oltre a guadagnare qualcosa comunque, ehm, magari mi piace proprio quel quel genere di musica che mi richiedono, quel tipo di situazione, invece così mi tocca un po' dire sì a tutto, insomma.
Proveresti empatia. <chuckles> Certo, certo. Per arrotondare, okay. Okay. Beh, certo. Sei costretto comunque in qualche modo a doverti mettere in una situazione, devi dove devi dare non soltanto il 100%, ma anche il 200%, no, che comunque, tra il sonno, la molteplicità di lavori
Sì, qui quindi il mio il mio consiglio, a a qualcuno nella mia stessa situazione è di vincere al superenalotto.
<chuckles> Quello sicuramente, ehm, è una buona soluzione per tutto. Ehm, senti sempre parlando di questa tecnica che tu utilizzi, quella di mettere, mhmm, una partita o comunque magari vedersi un film, ma a livello ambientale c'è hai per caso magari qualche requisito in particolare? Come magari mettersi davanti allo schermo però con, uhm, luce soffusa, oppure totale silenzio nella stanza, quindi magari la isoli, uhm, o magari metti anche della musica di sottofondo? Visto che vieni da questo mestiere.
<chuckles> Vero, eh? Mh, ma in realtà dopo una nottata di musica, ehm, sì, ehm, a volte ci sono le le mattine poi, che mi sveglio e comunque ho voglia di musica, però roba completamente diversa rispetto a quella che che ho suonato, mhmm, co musica molto rilassante, molto tranquilla. Ehm, mentre, mhmm, sì, uhm, sì, no, tendenzialmente, ehm, è così, ehm, la risposta è questa, sì.
Okay. Da quello che suoni. Capisco. Interessante. Ehm, comunque io immagino, uhm, che, uhm, ci sia differenza tra un sonno normale e un sonno, uhm, come posso dire, disturbato, ehm, siam ab abbiamo parlato prima dei cicli invertiti. Ti capita mai di, uhm, avere diciamo questo questo sbalzo? Di fare un sonno, ma non essere rigenerante, e poi c'è la necessità magari di fare un power nap che però non riesce a magari inserire nel lavoro?
Certo. Sì. Certo, certo, guarda sì. Ehm, penso che sia proprio il frutto di, uhm, sonno, ehm, non costante, irregolare. Ehm, a volte mi capita appunto, mhmm, specialmente dopo il weekend, ehm, magari poi, di sì, andare a dormire, uhm, cioè di addormentarmi quando metto a dormire mia figlia, quindi anche 9 di sera, così. Ehm, poi mi sveglio magari verso mezzanotte, ehm, che insomma perché sono scomodo lì nel nel letto do di camera sua, così. Mi eh, mi sveglio, vado magari vado in bagno, piuttosto che mi faccio una, uhm, una tisana sto mezz'oretta in piedi, poi torno a dormire. Però poi, mhmm, magari si è fatta mezzanotte, vado a dormire e mi capita di svegliarmi di nuovo alle 3 e mezza e passo magari 1 ora sul sul cellulare a guardare cavolate, Instagram, piuttosto che
Posso immaginare. Posso immaginare. Beh, posso immaginare, che comunque avendo tutti i cicli sballati
perché ho tutto scombussolato a livello di sonno. Ehm, e poi ovviamente il giorno dopo, cioè comunque qualche ora dopo, mi devo svegliare per andare a scuola, non è che posso dormire e risvegliarmi a mezzogiorno del giorno dopo, cioè ho le responsabilità di portare prima mia figlia a scuola e poi devo andare a scuola io. Eppure a volte mi trovo poi, in piena notte 1 ora sul telefono così, no non si sa perché.
Comprendo, interessante. Comprendo, quindi diciamo che u una persona nella tua stessa situazione o comunque anche nel tuo caso, magari una tecnica potrebbe essere quello di, uhm, diminuire tutti i consumi di magari, uhm, di tecnologia per cercare un po' di trovare quello spazio anche per fare questo riposino? Diciamo che il riposino, uhm, il pisolino in realtà.
Certo. Sì, sì, sì. Ehm, diminui e mettere via proprio il il cellulare che è una distrazione. Il cellulare proprio non ti fa dormire. Mentre, per dire, quello che succede a me invece, davanti alla alla televisione, che comunque sempre uno schermo è, però sei, cioè non non muovi le mani te, semplicemente devi stare ad ascoltare, così ti rilassi, bom, e vai a dormire in, ehm, in un attimo. Mentre il cellulare il cellulare ti tiene comunque, ehm, sveglio, ehm, no, è assolutamente controproducente per per il pisolino. Quindi stare lontani dal pisolino, magari farsi una bella camomilla o insomma qualcosa di rilassante, caldo, se se è nel nel periodo invernale, ehm, sì quella combinazione di cose potrebbe favorire, no, il il gesto proprio di andare a coricarsi e addormentarsi per un pisolino rigenerante.
Eh, sì. Certo, certo. Quindi possiamo dire che il pisolino di per sé è uno strumento utile, però va usato con criterio, cioè nel senso va, mhmm, fatto in una certa maniera anche per non sballare i cicli.
Certo, assolutamente. Sì, sì.
Okay. Io ti ringrazio per aver condiviso questa tua esperienza, questa, mhmm, questa conversazione che abbiamo avuto, è stato molto interessante, ehm, ti ringrazio per questo.
Guarda io ringrazio te, ehm, il tema del pisolino per me è davvero importante, perché come ti ho detto mi piacerebbe, ehm, riuscire a farne tanti e con più facilità ma, ehm, ho sempre qualche problemino. Però magari dopo questa, ehm, chiacchierata insomma, ehm, mi risulterà più più facile con tutti gli spunti. Ehm, grazie e buona serata.
A te.